Okay, ja gut.
Ja, spielt auch die gesamte Serie spielt da, ne? Also, auch das wird auch thematisiert, dass die dort leben. Also, es gibt ja auch 'n paar Sachen, wo dann Führerscheine gemacht werden von den Kindern und so. Da merkt man das schon, wo die da leben. Und ich glaube noch mal um zu deiner F zu deinem zu deinem Thema grad von grade, ne ähm, also, bin mir nicht ganz sicher. Also, die Leute, die die Dinger gekauft haben, müssen ja von Anfang an gewi gewusst haben, das sind das die wurden für Außendrehs benutzt. Oder sie haben's sogar für Außendrehs zur Verfügung gestellt, dass die zu dem Zeitpunkt schon drin gewohnt haben. Ähm, und
Ach, meinst du nicht, dass die die für die Zeit, wo die Serie gedreht haben, vielleicht sogar aufgekauft hatten und dann erst, äh, am Ende, e also quasi nach dem Ding versteigert, wenn die Serie abgedreht wurde?
Möglich. Müsste man mal recherchieren. Es wurde aber
Weil die haben ja so lange da drin auch äh, auch gedreht, ne? Wenn es gibt ja so viele Staffeln. Ah.
Da drin nie. Ja, aber es gibt also, alles, was in den Häusern stattgefunden hat, das war alles Set. Das heißt, die Häuser waren nur für Außenaufnahmen. Äh, es gibt auch Situationen, wo um das Haus herum Aufnahmen dann stattgefunden haben, irgendwelche Situationen im Garten und so weiter. Aber alles, was in den Häusern stattgefunden hat, war Set. Das ist zum Beispiel bei der ersten Pilotfolge auch aufgefallen. Ähm, von der ersten zur zweiten Folge hat sich das Haus, äh, von einer der der Generationen Innen sehr verändert. Da haben die nicht aufgepasst. Da haben die das Set falsch aufgebaut, ne? Da gab's mit einmal Türen, die's vorher nicht gab. Auch erst, nachdem ich's gelesen habe, ehrlicherweise, ne?
Okay, interessant. Okay, und das ist dir aber aufgefallen? <chuckles> Ja, okay. <chuckles> Gibt's da dann Foren, wo man sich austauscht, wenn man da sehr im Thema drin ist? Okay, spannend.
Genau. Genau, aber w ab und das Schlimme ist für mich, wenn ich's dann einmal weiß, ärgert's mich, ne? Also, dann dann finde ich das auch wieder doof.
Ja, klar. Das kann ich komplett nachvollziehen, ja.
Aber ja. Ja, und ansonsten muss man dazu sagen g gerne.
Vielen Dank. Ähm, vie vie vielen Dank, dass du so viel davon erzählt hast. Ich kannte mich noch nicht so mit dem Thema aus, aber ich fand total spannend. „Modern Family“, coole Serie und vielen Dank.
Danke, dass du zugehört hast und dann hören wir uns beim nächsten Mal.

Es w tatsächlich damals war's so, dass w ich glaube, es waren erst 8 Staffeln draußen und dann kam dieser dieser, ähm ich sage mal, diese Sucht auf bei jedem: Sobald Staffel 8 draußen ist, muss die gekauft werden. Wie gesagt, noch ohne Streaming, und dann dann sind man natürlich die ersten auf die Idee gekommen zu sagen: „Ey, warte mal, das Ding ist in den USA schon erschienen. Lass uns die Staffel in den USA kaufen", also quasi die DVD-Box. Und dann war's auch egal, ne? Dann hat man sich das Ding in den USA bestellt. Das hat ewig gedauert, bis es in Deutschland war und hat man die halt auf Englisch geguckt. War genauso gut.
Ach cool, und willst du dann, ähm, immer noch die die echten, ähm, DVDs haben oder bist du mittlerweile dann auch voll auf Streaming umgestellt oder hast du schon alle?
Ich habe alle, d also ich habe alle DVDs gehabt. Ich habe das gesamte Sortiment davon gehabt von denen, weil natürlich in den Boxen dann auch immer irgendwelche Extras mit dabei sind. Allerdings sind die mittlerweile irgendwo aufm Müll verschwunden, ne, weil du hast das alles auf den Streaming-Portalen, da muss ich keine DVDs mehr sammeln.
Ach klar, ja, die Fernseher heutzutage haben ja dann auch wahrscheinlich teilweise gar kein DVD mehr, ähm, mit dem man das abspielt. Ja, klar. Aber aber das ist das ist wirklich wirklich cool, dass du da so 'ne Serie hattest, äh, n die die dich so begeistert hat und ha hat. <giggles> Guckst du dann immer noch noch häufig noch mal noch mal einzelne Folgen, wo du so Bock drauf hast?
Ja, also ich besitze keinen. Nicht hatte. Nicht hatte. So, weil i Achtung, jetzt jetzt kommt jetzt kommt 'n ganz fieses Geständnis. Ähm, ich bin als Kind immer mit mit Hörspielen eingeschlafen. Das heißt, meine Mutter hat mir immer 'ne Hörspielkassette irgendwo rein gemacht und dann bin ich damit eingeschlafen. Das habe ich nie verlernt. So, genau. Es läuft jeden Abend und für mich war das 'ne Vollkatastrophe, als es so 'n Switch gab zwischen Netflix und Disney, weil, ähm, die Staffeln waren alle bei bei Netflix und mit einmal waren da nur noch 3 Staffeln da und da habe ich gedacht: „Was ist jetzt hier los?“ Und, ähm, dann hatte mein Sohn irgendwie 'n bisschen rumgeforscht, ähm, weil er ja auch so 'n Fan von der Serie ist und hat herausgefunden, dass die nicht vorhan also die die Staffeln, die nicht mehr bei Netflix waren, waren dann bei Disney. So, das heißt, w wir haben
Ah, und jetzt mit Modern Family? <laughs> Ah, krass. Ah, okay, also kannst du dann jetzt wieder alle. <giggles>
I i mittlerweile sind sie alle bei Disney und ja, alle. Alle und immer und immer wieder.